Trời ơi, đúng với tình trạng của mình luôn đó bạn ạ. Ờ, lướt qua một cái cửa hàng nào hay là lướt thấy một cái bài đăng nào mà bảo là "Trời ơi, khuyến mãi, bây giờ hôm nay khuyến mãi lớn ấy." Thành ra tự dưng là mình cảm thấy trong lòng là "Ôi, tiếc quá à!" cái này may sao xong rồi không biết đến bây giờ họ mới có khuyến mãi, không biết bao giờ là mới có cái giá này để mà mua. Thành ra là nếu mà mình mình không mua là mình sẽ bị bỏ lỡ. Đó, nên là mình rất là tiếc. Thế là lại lại, ờ, ờ, cho dù là kinh tế có eo hẹp thì cũng cứ, ơ, nôn ra để mà để mà mua sở hữu cho bằng được. Đấy, sau đó cứ mua xong rồi lại cảm thấy không hối tiếc vô cùng, lại cảm thấy thật là sao mình lại có thể, ờ, mua luôn một cách, ưm, ơ, bừa bãi như thế. Đấy.
Ừm. Ừ. <laughs> Ờ! Đúng rồi, phải mua ngay. <laughs> Đúng rồi. <laughs> Ừm. Đúng là vậy á. Ừm. <laughs> Thật ra những cái người mà người ta kinh doanh á, hông phải là người ta á hả, không có nghiên cứu đâu, người ta nghiên cứu về tâm lý con người rất là sâu đó bạn. Cho nên là khi họ dùng những cái từ ngữ rất là kích thích, "Ồ! Giảm giá" nè, "kịch sàn" nè, "thời gian ngắn" nè, "ai cũng có", đôi khi nó có những cái món đồ rất là cơ bản mà người ta đẩy thành một cái trend. Kiểu như là, ai cũng có hết trơn, à, nó sẽ kích thích ừm, nó sẽ kích thích cái cái phản ứng tự thưởng của não bộ, đó là xem giống như, não của mình được kích thích "Ồ, cơ hội này không thể nào mình bỏ lỡ được, mình phải mua ngay, nếu hông là mất hết hàng, hết hàng." kiểu vậy đó. Ờ, thế thì bây giờ bạn tự hỏi bạn tự hỏi bản thân như vậy nè, bây giờ nếu như mà món này hổng có giảm giá mà nó bình thường đi, bạn có mua hông? Thì bản thân mình có mua hông? Nếu mà nó bán bình thường hông biết mình có mua hông? Nếu trả lời của bạn đó là "không" á, tức là nó không có thật sự cần thiết. Đó là một cái tín hiệu để bạn tạm dừng lại, để bạn cho bạn thời gian suy nghĩ hơn chút xíu nữa nè.
Ừm. Ờ. Ờ, thành ra là mình bị mắc lừa, đúng không bạn? Ừm. <laughs> Đấy, đấy, đấy, hối hối lên. Ừm. À ha. Ờ, đúng rồi, đúng rồi nha, cũng là ý hay đấy. Ừm.

Thật ra thì, ờ, những cái công nghệ bây giờ nó cũng phục vụ rất là tốt vào đời sống của mình, chứ không phải là hoàn toàn tiêu cực không. Cái việc mà, ừm, người s à, người tiêu dùng, à, biết tiêu dùng chi tiêu hợp lý, nó không nó không thể nào đổ lỗi cho app không, mà c đó cũng là cái, à, cái cá nhân của con người sử dụng nữa. Cho nên app đôi khi nó không có lỗi hoàn toàn. À, nó cũng sẽ đưa ra những thông báo này, thông báo kia, chủ yếu là bạn biết kiểm soát bản thân. Bên cạnh đó thì bạn chỉ nên để lại những cái app nào thực sự cần thiết. Ví dụ như app mua sắm, bạn chỉ nên để, gọi là, 1 cho đến 2 cái app mà bạn thực sự cần, à, hữu ích ở trong cái công việc cũng như là trong cuộc sống của bạn. Cái nhu cầu con người thật ra lúc nào cũng cần hết mà.
À. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, đúng, đúng nha.
Thế thì mình cũng cũng, ờ, có thể là tận dụng những cái sự phát triển của thời đại, mình sử dụng app nó rất là thuận tiện. Nhưng mà quan trọng đó là mình Ừm, đúng rồi rồi, mình, ờ, quản lý cái cảm xúc cá nhân của mình nó quan trọng hơn là cái việc bạn có bao nhiêu cái app.
Ừm, ừm. À, mình cũng không nên là phản ứng tiêu cực quá nhỉ. Ừm. Đúng, đúng ha. Đúng rồi. Cho dù là cho dù mình có xóa đi thì mình không có x x xài app thì mình lại cũng đi mua ở chỗ khác thôi. Bây giờ thì thương mại ở khắp mọi nơi mà. Thấy bạn nói rất là hợp lý luôn, mình thấy rất là đúng đó. Ê, nhưng mà
<laughs> Ừm. <laughs> Đúng rồi đó bạn. Ừm, chứ hông biết là mỗi lần mà bạn, à, bạn mua sắm bốc đồng vậy đó bạn có che giấu hông, hay là bạn cảm thấy hối hận rồi bạn giấu luôn?
Ừm. Ơ, đương nhiên là giấu chứ bạn. Chứ khoe ra là chắc chắn là, ờ, nghe mọi người và gia đình chửi rồi, nên là mình cũng, ơ, cũng phải che giấu đi chứ. Trời ơi, không dám khoe đâu. Đó, rồi chỉ biết ngậm ngùi mà đau khổ thôi. Đấy, hối tiếc thôi.
Ừm. <laughs> À. <laughs> À, đúng rồi. Ừm, phải rồi nè. Ừ, phải rồi ha. Thật ra đó, thì, à, có che giấu được ai nhưng mà cái sự minh bạch với chính mình vẫn là một cái bước rất là quan trọng để mà mình có thể quản lý được tài chính cá nhân. Đó, như là lúc nãy mình nói, bạn có thể ghi lại những cái chi tiêu không cần thiết, đó. Nhưng mà cũng không cần phải phán xét mình quá căng thẳng đâu bạn ơi. Con người thì ai cũng có nhu cầu, mình cũng xứng đáng mà. Đó, cho nên là khi mà mình lỡ mua rồi mình cũng không cần phải hối hận quá lâu đâu, nhưng mà mình ghi chép lại để lần sau mình có thể làm sao mình điều chỉnh cái chi tiêu của mình để nó hợp lý hơn là được rồi. Ừ, ừ, đừng có, à, à, trách móc mình nhiều quá hén.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm hưm, đúng rồi bạn. Đúng rồi. Ưm. Ô kê. Ừm. À! Ừm, cho nó hợp lý. Ừm.